À, bạn nói cái này mình mới, ơ, chợt nhớ nha. Ờ, thật ra là đôi khi á, a, mình sẽ có những cái, a, áp lực khi mà mình nhìn thấy những người bạn của mình, hoặc là những người mà, à, những người mà họ có nhiều cái sự thành công ở trên cái cuộc sống á, tự nhiên mình cũng áp lực nha, mình áp lực, <chuckles> "Sao mình, ờ, tại sao mình lại không bằng với người ta? Tại sao mình lại chưa được với như vậy?" Ờ, cho nên mình cảm thấy mình cũng tủi thân, à, tuy nhiên là trộm vía là mình nhờ vào mình cái việc mình xem podcast, thì mình cũng đã đã có thể là cân bằng được là làm sao là, à, mình có thể là sẽ không đem mình ra để so sánh với một cái hiên phiên bản khác. Tại vì đôi khi đó chỉ là những cái điều mà người ta muốn cho mình thấy thôi, ờ, còn bên bên trong thì mình không thể, à, mình không thể biết được, cho nên là mình đã cân bằng được. Ừm hứm.
Ừm. À, ra vậy. Ừm. <chuckles> Ừm. À, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, à, đúng rồi. Ừm, như vậy là bằng cái cách là bạn nghe podcast thì, ờ, bạn đã cân bằng được cái việc là, không bị xao nhãng khi mà có rất nhiều bạn bè khoe cái, a, thành công về sự xa hoa, ở trên mạng xã hội, đúng không? Cách đấy cũng rất là hay đấy. Vậy không biết là, ờ, khi mà có những cái thông tin tràn lan dày đặc về cái việc là, sống ảo rồi khoe nhà, khoe xe như vậy, bạn có cảm thấy là giới trẻ hiện nay là cũng đang có cái xu hướng gì đó, ưm, đang đ tham gia mạng xã hội không được lành mạnh hay không?
Ừm hứm. Ờ, nói về cái đó thì mình thấy nó cũng đang rất là phổ biến ở hiện nay nha. Ờ, đôi khi là các bạn sẽ bị cuốn theo cái, a, cuốn theo cái cái cái, ơ, việc là mình sẽ thích thích khoe những cái gì, ờ, mà, kiểu như là, sống ảo đó, ờ, thích khoe, thích khoe, a, thích khoe nay đi chỗ này, nay đi chỗ kia, à, nay chào người này, ờ, nay nay sẽ, a, ăn món gì mới cũng chụp lên. Vô tình là nó bị, ờ, cuốn theo cái cái câu chuyện đó, làm cho cái cái việc đó nó không có nó không có được, ờ, gọi là, nó sẽ, a, mất đi cái sự sống thật, <chuckles> mất đi cái trải nghiệm hiện tại. Ờ, mà người ta hiện tại hay nói là đang là mất đi cái sự trải nghiệm, hay mất đi đó những cái cái, ơ, sự, ừ, ừm, chậm lại trong cái cuộc sống này để tận hưởng á, mà lại th thích sống ảo. Thì đó cũng là một cái điểm mà, ờ, mình cảm thấy nó cũng là đang phổ biến rất là nhiều đó. Ừm.
<chuckles> Đúng rồi. <chuckles> Ừm. <chuckles> Ừm. <chuckles> Đúng rồi, sống ảo á, đúng không? Ừm. À. Đúng rồi, rất nhiều bạn trẻ hiện nay tham gia mạng xã hội, với cái xu hướng là phải làm thế nào khoe nhiều nhất, và thể hiện cái tôi nhiều nhất. Vậy theo bạn thì bạn có cho rằng đấy chính là nó xuất phát từ cái việc là, à, cuộc sống kim tiền rồi cái sự so sánh lẫn nhau ở trong mong trong trong xã hội hiện nay nó đang dần dần gắt hơn không?
À há.